A gente muda, a gente traz a nossa cultura, mas também se você con se você começar a viver muito aqui, você também pega a cultura deles, entendeu, você agrega.
Uhum. Uhum. Sim. É uma fusão, né.
<coughs> É uma fusão. Exatamente, é uma fusão. Você já não acha tão ruim um churrasco de hambúrguer. Tu vai vai ter os 2, vai ter a picanha e o hambúrguer.
Sim. Uhum. Sim.
Entendeu? E e f e e se agrega, se fundem.
Sim. Ótimo. Ótimo. E aí, é o você acabou de falar, né, pa a questão da comida, a questão da mule da música. Porque, às vezes, você chega num num churrasco não brasileiro, e não tem nada acontecendo.
Exatamente. Exatamente.
De com com relação à música, certo? Aí, chegam os brasileiros e o e a casa cai.